ま、実際あれなんですかね、ま、あの、朝が一番エネルギーを欲してますし、ま、一番何て言うんですかね、あの、消化能力高いと思うんで、全然なんか、その、チョコレート食べるとか、ま、好きなもの食べるっていうのも全然問題ないと思うんですよ。
うんうん。 はい。 あ、いいかも。それにしようかな。ちょっと今あの、ええとチョコカカオが高騰しているのと、それから、あの、3食やっぱりチョコ食べてたらなんか太ってきちゃったので、あ、だめだこりゃと思ってやめたんですけれども、朝だけなら太る太るもそんなにあれだし、ハイカカオチョコレートをね、いあの、1日1個食べるぐらいだったら、お財布にも
うん。 はいはいはいはい。 <laughs> <chuckles> はいはいはい。 そうです、そんなカロリーはさえはい、あんまあんま高くないと思いますよ。ハイカカオであれば。
そうですよね。いや、もうチョコが去年の倍ぐらいになっちゃってるので。
確かに確かに。 いや、確かにそうですね。だから、まあ、ある程度そこはもうあれですね、ま、例えば、あの、朝からステーキ、食べるっていうのも全然いいと思いますし。<chuckles>
ね、もう。 <laughs> そうですね。朝の食べ楽しみを用意するっていうのはありかな。うううーん。
でもう、う あ、そうですそうですそうです。もうそこはもうご自由にというか、自分が一番、ま、気持ちいい方法で、あの、メニューに設定するのがいいかなと思います。
そうですね。でもほんとにあの、あの健康診断の時にメタボって、言われちゃったので。<laughs> そこは何とかしなきゃいけないので、うん、朝1個のチョコレートぐらいだったらいけるかな。
<laughs> なるほどなるほど。 あ、全然いいと思いますよ。
ね、それで楽しみになって、あの、普通に朝のルーティンを楽しくやって、ね、食べれるんだったら、まあごごご褒美みたいなもんですもんね。うーん、ちょっとそのご褒美を用意する方向で、ま、冬の間は頑張ってみようかな。
うん、ふんふん。 んな、間違いないです。そうですそうですそうです。 まあ。 そうですね。ま、なんか他に何て言うんですかね、その朝散歩するとか、日光を浴びるとかあると思うんですけど、とはいえそうなんですよ。あの、寒いですし、あんまり、ちょっとね、あの、だったらもう布団で寝る方がね、いいっていう方も多いと思うんで。
うん。 ああ、はい、すみません、あんまりご褒美がない。<laughs> はい。 はい、その誘惑の方が強いです。すいません。<laughs>
です。<chuckles> ですね。ま、しかも、朝ってめちゃくちゃお腹空いてるじゃないですか？
はあ、そうですね。
なるほど、一番なんですかね、あの、ご飯というか、その、好きなもの食べて美味しいと思うタイミングだと思うんで、あの、かなりおすすめな気はしております。
うーん。 ありがとうございます。じゃ、ちょっとご褒美チョコを検討してみます。いいアドバイス、はい、ありがとうございました。
いや、そうですね、いいですね。 ですね、ま、ちょっとそうですね、ま、冬の間は結構厳しいとは思うんですけど、ま、是非是非、あれですね、あの、ちょっと継続に向けて頑張っていきましょう。
はい。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
はい。